Eee, yo, müzikle değildi, mesela. Bir önce yaptığım şey, mesela, Tunus'ta yaşamıştım 2 aylığına. Eee, orada da, mesela, eee, yine aslında, eee, birazcık da lokal hayatı kalkındırmayla alakalı ama o birazcık daha, eee, böyle, tarımsal destek, kadınların, eee, iş hayatına katılmasıyla alakalı. Ben de çok ilginç bulmuştum, ya.
Hı hı. Hımm. Kulağa çok ilginç geliyor, biliyor musun? Anladım. Yani, şöyle ilginç geliyor. Şimdi bir Slovakya dedin, eee, yine bir kalkınma, lokal kalkınma dedin, sonra Tunus, eee, orada da bambaşka bir lokal kalkınma. Eee, 2 farklı coğrafya, hani, eee, kültürel olarak farklı coğrafya gi gibi geliyor kulağa. Emm, açıkçası nasıl başladığını biraz daha, eee, açarsan çünkü sonra bu deneyimlere geleceğiz ama gerçekten, emm, ilginç geldi şimdi kulağa. Bir Tunus, Slovakya deyince, müzik değişim programı.
Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında şöyle Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Eee, o yüzden farklı kültürler tanıma noktasında, hani, birazcık daha uzun kalmanın, gerçekten, hani, böyle, 2-3 günlük gezilerden ziyade daha uzun, eee, süreçlerle beraber orada yaşamanın gerçekten farklı bir deneyim olacağına kanaat getirmiştim. O yüzden, "Ne yapabilirim?" diye bakınıyordum, açıkçası. Sonra dediğim gibi, bu Avrupa Birliği'nin desteklediği, fonladığı bu projelerden haberdar oldum. Gerçekten amaç burada birazcık, eee, bu gençleri, diyeyim, eee, farklı kültürlerle bir araya getirip hem onların bakış açılarını geliştirmek hem kültürler arası bu etkileşimi desteklemek, bir yandan da, eee, gidilen bölgedeki, eee, birazcık s eee, nasıl diyeyim, herhangi bir şekilde kâr amacı gütmeyen, sosyal sorumluluk, eee, adına bir şeyler üretmek isteyen, eee, kurumları, eee, gönüllü çalışanlar, eee, fonlamakta aslında.
A! Ne güzel. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. Peki, niye özellikle bu 2 ülke? Yani, 2 farklı, eee, coğrafya, hani, iklim olarak da öyle. Eee, bu, yani, öyle bir çıkıyor mu, yoksa sen mi seçiyorsun?
Hı hı. Yani, açıkçası farklı bir şeyler yapmak istemiştim. Hı hı. Aslında şöyle, eee, 1'den fazla, daha doğrusu birden fazla faz az bile kalır. Yani, onlarca farklı proje var farklı ülkelerde ve farklı konseptlerde. Kesinlikle. Ben aslında
Ha, farklı farklı projeler var, tamam. Değişim programının farklı projeleri var, yani. Hımm.
Evet, ben aslında ülkeden ziyade birazcık daha, böyle, benim ilgimi çekecek, gerçekten insanlara bir şeyler katabileceğim bir, hani, alanda bir gönüllülük yapmak istemiştim. Eee, örnek veriyorum, mesela, eee, bazı, ııı, çiftliklerde çalışabiliyorsun ya da, ne bileyim, anaokullarında görev alabiliyorsun. Ama bu bana çok hitap etmeyen bir şeydi. Ben birazcık daha, eee, böyle, organizasyon yapmayı seviyorum. Evet, kesinlikle çok ilginç.
Hı hı. Evet. A, ne ilginç. Hımm. Ama yine de ilginç çünkü benim benim bildiğim değişim programları, hani, üniversitede öğrencilerin kendi, eee, alanlarıyla ilgili, eee, bölümler, ülkeler, üniversiteler hatta seçip gittiği diye biliyordum. Şimdi sen böyle söyleyince çok yepyeni 1 bilgi oldu benim için ve gerçekten çok ilginç, yani, sa anaokulu dedin. Eee, gerçekten var mı böyle değişik değişik projeler?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle.

E, tabii. Aslında müzikle tanışmam birazcık dolaylı yoldan oldu. Eee, böyle 20'li yaşlarımdayken, böyle, eee, gönüllülükle alakalı böyle bir hevesim vardı gönüllülük projeleriyle alakalı. O yüzden Slovakya'ya taşındığım bir dönemde, eee, beraber çalıştığımız bir, emm, nasıl desem, böyle bir gençlik oluşumunun bir müzik eğitim kursu vardı, hani. O yüzden onlarla iştirak etmiş
Öyle mi? Hı hı. Hımm. Peki önceden önceden var mıydı yoksa bu t hani, taşınmayla birlikte mi gönüllülük projesi aklına geldi müzikle alakalı?
Eee, aslında şöyle, eee, ben zaten, hani, eee, bu gönüllülük projesini ayarlamıştım ama bunun içerisinde müzikle alakalı bir şey yoktu. Sadece, eee, oradaki lokal insanlarla beraber bir iş birliği yapacağımıza dair bir, eee, a anlaşmamız vardı. Eee, bu insanlar
Hı hı. Hıı. Nasıl bir şeydi, biraz açabilir misin? Yani, emm
Tabii, aslında. Eee, bu, eee, Avrupa Birliği'nin
Neredeydin? Nasıl bir grup vardı?
Hı hı. Bu aslında Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda hem, eee, lokal hayatı kalkındırmakla alakalı hem b gençleri birazcık daha topluma katmakla alakalı bir, eee, değişim projesine yakın bir şeydi aslında. Slovakya'ya taşınmıştım. Hı hı. Evet. Slovakya'ya taşınmıştım. Onun küçük bir, eee, kasabası vardı Rimavská Sobota diye. Oraya taşınmıştım. Eee, orada aslında 1'den fazla, böyle, eee, hem, eee, liselerle hem, eee, atölyelerle böyle bir iletişim hâlindeydi z bir beraber bir organizasyon yapma, eee,
Hımm. Slovakya, değil mi? Hıh, tamam. Evet. Hı hı. Peki sen buna karar verdiğinde, emm, nerede yaşıyordun ve, hani, üniversite dönemi miydi? Üniversite, eee, dönemine ait bir, eee, değişim programı mıydı? Yani asıl o ilk başladığı noktayı da çok merak ediyorum. Ya, detayları tabii ki çok merak ediyorum soracağım ama, <chuckles> lütfen. <chuckles>
Hı hı. Tabii, çok haklısın ya. Hı hı. Biraz daha detay verebilirim. Yani, aslında üniversite okuyordum, üniversite öğrencisiydim ama okuldan sıkılıp, böyle bir, eee, bir boş bir sene geçirmek istemiştim. Hem de dilimi de geliştiririm gibi düşünüyordum. O yüzden böyle bu projelerin farkına vardım internetten araştırıp. Eee, sonrasında dedim ki, hani, "Neden olmasın?" Hani, biraz daha araştırdım sosyal medyadan, işte, internet üzerinden vs. Sonra, bu benzer, eee, projelerin olduğu bir platform vardı, orayı bulmuştum. Eee, sonrasında başvurularımı yaptım ve daha öncesinde de, böyle, işte, eee, farklı gönüllülük projelerinde bulunduğumdan bahsettim. İnsanlarla tanışmaktan ve, işte, bunların, eee, organizasyonunu yapmaktan vs. çok keyif
Evet. Hı hı. Mantıklı tabii. Hımm. Hı hı. Hımm. Benzer görevleri almıştın galiba daha önce. Yoksa tamamen farklı mıydı? Müzikle mi ilgiliydi onlar da?
Eee Hı hı.